Então, que comida da casa dos avós você ainda faz?
Ai olha, a minha avó italiana veio pra para o Brasil de navio, eh, nossa cozinheira de mão cheia. Eu faço vá eu adoro cozinhar, né, então é positivo. Eu aprendi com a minha avó, porque minha mãe sempre trabalhou fora. Minha mãe seguiu a carreira acadêmica, então ela tinha muito pouco tempo, né, pra cozinhar e tal, ela fazia coisas pontuais, sabe?
Ah. Caramba. Uhum. Ah, isso já é positivo. Você aprendeu com a vovó? Uhum. Entendi, é. Exige bastante, né? A essa carreira.
Exige, exige, exige sim, você tem que ter tempo. Você tem que ter disposição, eh eh, cozinhar, é gostoso, assim, eh, claro que você pode fazer coisas rápidas, né, mas assim, fe é um processo, né?
Uhum. Uhum. É pro dia a dia, não não dá para fazer sempre, assim, gostoso, né?
Não, não dá, não dá, então, eh, ah, eu tenho a lembrança do nhoque, eu tenho lembrança da lasanha dela, eh, eu tenho minha outra avó é espanhola, então eu tenho lembrança da paella que ela fazia, que era maravilhosa de frutos do mar.
Você não tem tempo. Olha, nossa que delícia! Ah, super super prato da da Espanha, né? Mas me conta a tua vovó italiana, ela fazia tipo a massa do nhoque, por exemplo, do zero?
Muito gostoso. Tudo, tudo, tudo, do zero, do zero, e eu levava e a gente ia pra feira juntas, né, a gente tinha uma feira na rua de trás de casa, então a gente escolhia batata, eh, batata sem água, né. A batata específica para nhoque, daí, hã, ela cozinhava batata. Essa batata era especial, porque ela ia muito pouca farinha para dar liga, então
Ah, menina. Uhum. Que bom, pertinho. <giggles> Hum. Ah, entendi, não precisava de é até melhor pra não é bom comer muita farinha, não, né. Que engorda então. <laughs>
Sim, sim, por isso que ficava extremamente leve em nhoque dela, sabe? Era muito especial.
Que delícia. E você tinha quantos anos, assim, quando você começou a aprender com a sua avó?
Ah, uns 7 anos, 7, 8, se né, sim, sim, uns 7 anos, assim, porque aí eu comecei a fazer as minhoquinhas pra enrolar o nhoque, né?
É até que é novinha já, né? <laughs>
É, e aí o molho dela também era super especial. Ela assava os tomates, eh
O molho tom tomate do zero também nada de comprar molho de tomate.
Tomate, na não existia isso, gente, não existia isso, né. Por isso que era tudo tão maravilhoso, eu estava eu estava conversando com uma amiga outro dia sobre isso, né? Que, eh, você vê
Ah, enten É, é mais gostoso. Hum.
quais recursos que elas tinham? Nenhum. Né. Nenhum. Nada, nada, nada, nada, nada. Então, assim, pouquíssimos recursos, ah, né. Não existia. YouTube não existia liv eh, né, eh, programas de culinária, nada assim. Elas sabiam que elas aprendiam com as mães, né? E.
É a parte industrializada, não tinha, né? Exatamente. Uhum. E cada um fazia a sua própria livrinho de receitas, né.
Exato, exato, eh, exatamente.
Escrito a mão.
Feito à mão, escrito à mão. Eu, infelizmente, não tenho nada disso mais. A gente estava comentando que, assim, como que com aquela simplicidade toda saía pratos, assim, espetaculares, né?
Sem foto nenhuma de etapa nenhuma. Ah, que pena. Uhum. Hum, excelente, eh, po você ficava mais focado ali na na culinária, não se distraía enquanto estava cozinhando, talvez.
É, eu acho que eu acho que também as tarefas eram diferentes, a as as atribuições eram diferentes, né, menos responsabilidade, vamos dizer assim, né, não tinham que trabalhar fora e tal, então acho que tinha um tempo de dedicação mesmo a isso, né.
Aham. É. Com certeza. E às vezes quando a pessoa gosta do que ela faz não, não, às vezes, com certeza, quando ela gosta do que ela faz, fica mais gostoso, né.
Ah, com certeza, pra você exatamente, acho que isso e isso é uma das das da dos fatores principais que você pra vocês pra você ter um prato sair um prato gostoso é você gostar. Porque você cozinhar por obrigação é ruim, mesmo que você siga uma receita: "Ah, que saco fazer isso, não sei o quê", né.
Total. Ai, é muito ruim. É. É o que dizem, tem que botar amor ali, né.
Exatamente.
E ingredientes bons e frescos também.
Ah, com certeza. Isso faz toda a diferença, né.
E é dessa re dessas receitas que você fez com a e aprendeu com a sua avó, eh, quais que você ainda faz hoje em dia?
Eu faço nhoque, mas eu na eu moro nos Estados Unidos, né? Então aqui eu não tenho essa batata.
Hã. Eita não, e não não não plantam aí a mesma batata que plantavam lá na na Itália ou no Brasil?
Não. Aqui existe a batata mais para o baked potato. Ah, pra fazer a batata assada ou a batata frita. Ela é mais aguada, mais farinhenta, sabe? Então eu j eu já eu já tentei fazer, não deu certo, porque você tem que colocar muita farinha e ele fica pesado, né?
Hum, ok. Entendi. E aí, como é que você fez? Ah. Entendi, dá até os, você sente no estômago, né? O peso assim do
É, fica pesado, né. Então eu compro nhoque, eh, em supermercado mesmo italiano, que é gostoso.
Ah, aham. Enten ah! Entendi. Ah, não é qualquer supermercado, né?
Hum eh, você sabe que tem, assim, eh, o nos nos quase todo supermercado tem nhoque italiano aqui.
<smacks lips> Entendi, tá, mas ele é ele é específico de receita italiana, não é? Não é qualquer nhoque de qualquer empresa.
É, o nhoque made in Italy, é, vem assim num pacotinho, né? Ele é fresco.
Entendi. Chique, achei chique.
É, só que ele não é ah, é gostoso, é, mas é maravilhoso, não.
<laughs> Hum. É, não é como se tivesse feito de ca em casa do zero, né. Mas quebra o galho.
Não não não não não, eh, se ga é gostoso e tal. E aí eu repi eu replico o molho dela, né. Eu eu faço o molho exatamente como ela fazia. Só que aí eu tam eu adaptei, eh, o molho para o gosto da minha família, né. O molho da minha avó era espetacular, mas pra mim hoje falta fa faltava um pouquinho de sal, ah, então eu ajustei essas coisas, sabe? Eu ponho um pouquinho mais de manjericão também do que ela colocava.
Hum. Hum. Uhum. Ah, tá, entendi. Aham, é tipo ai, que delícia! Eu gosto de manjericão.
Ai, manjericão é muito gostoso.
Muito bom, fresquinho, né, mas é, tipo assim, você pegou a receita da vovó que você aprendeu com ela e você foi a melhoran melhorando ela para o para o seu gosto, né, a receita, ela é viva.
A receita é viva. Eu faço praticamente todo mês esse molho. Ah, quando eu tenho tempo, por exemplo, num sábado de manhã, porque ele vai umas 3h, né?
Olha! Aham. Ah, então demora um tempinho pra fazer esse molho.
É, demora um tempinho demora um tempinho, então, eh, eu faço, congelo e aí eu vou usando essa base, por exemplo, ah, vamos comer molho vermelho hoje j já está pronto, eh, vamos fazer bolonhesa, eu faço a carne e misturo. Ai, meu filho adora molho rosé, pego esse molho e po e misturo com creme de leite fresco. Então eh eh você ter essa base, é muito legal.
Uhum. Aham. Oh, que delícia. Entendi, hum maravilha. Uhum e assim você alguém, tipo assim, amigo, amigo de trabalho, sei lá, provou essa receita e acabou te pedindo.
Direto. Eu sempre ensino esse molho sempre. Não tenho problema em ensinar, porque é tão é muito gostoso.
Todo mundo. <laughs> Ai, que bom. É a memória da sua avó, que continua viva, né, quando as outras pessoas fazem essa receita que era dela.
Sim sim sim. Sim, ele é ele é a minha avó, ela assava os tomates e, depois ela ela acrescentava, depois de assado, ela batia no liquidificador e ela acrescentava uma cenoura e uma beterraba.
Hum. Uhum. Ah, pra dar um tchan, beterraba é?
Pra atirar a acidez.
Entendi, dá um lado relati levemente doce.
ficava nem a cor, exatamente é um fundo adocicado, mas ele tira completamente a acidez e a cenoura e a beterraba, eh, não fica gosto, porque a proporção de tomate é muito maior
Aham. Não tem. Uhum.
né, mas é é um uma forma supernatural de você tirar acidez do molho, sabe.
Entendi. Entendi, uma boa boa tá tática, vou anotar aqui.
Bem legal.
<laughs> E vem cá, essa receita, eh, você passou ela pra várias pessoas, você teve a oportunidade de comer a receita que o essa receita que uma um amigo fez, e a pessoa conseguiu fazer como você, e como a sua avó?
Nunca tive oportunidade, nunca nunca ninguém me convidou.
Ah, que pena. <laughs>
<laughs>
Que pena, seria interessante de saber se eles conseguiram, né.
Que pena, né, não não, nunca.
E me diz essa quando essa memória, né, quando você cozinha, você lembra da sua avó, o que o que vem, assim, na sua mente, eh, algum momento específico, é o cheiro, é algum som. O que que você lembra?
Ah, eu lembro, né, da da das das tardes fazendo nhoque, eh, enrolando nhoque pra ela, o me o molho eu nunca fiz, porque ela não queria que eu nunca mexesse na na no fogão e tal, mas mas é é o cheiro o cheiro da do molho, eh, ah, os momentos, sabe, os almoços de domingo era muito gostoso. Muitas memórias vêm, né, como como você vê, como a comida é importante para resgatar isso, né?
Uhum. Entendi, normal, porque imagi é. Uhum, todo mundo. Completamente. E tem todo o lado cultural também. E agora você me falou também que a sua outra avó fei fazia paella, você conseguiu aprender também?
A Paella não, porque eu adoro, mas, assim, meu filho e meu marido não. Então, eles não são muito frutos não, eles não são fru fa eh, fãs de fruto do mar, então, ah, não vale a pena fazer, sabe. Então, assim, no Brasil, eu às vezes eu ia em restaurante espanhol, adorava alguns e comia. Quando eu viajava muito com a minha mãe pra Europa, a gente também comia, mas era um prato, assim, ou meu e da minha mãe
Uhum. Ah, entendi. Tem alguma alergia? Uhum. Entendi. Uhum. Entendi.
Quando a gente viajava, ou meu num restaurante, não d deles.
Aham. Entendi. Então você não chega a não chegou a reproduzir essa receita ou se reproduziu não continua?
Não, nunca reproduzi porque eu não eu não tive oportunidade, hã, e também eu acho que é um prato complexo pra uma pessoa, sabe?
É, é, com certeza, é um e até a quantidade é maior, né?
Exato. Você não vai fazer um p né você não vai fazer um uma um micro arroz e e, né? Não tem como.
Não dá pra fazer tudo. <laughs> Não tem como, né? <laughs> E você chegou a aprender também com as suas avós, eh, fazer comidas doces, sobremesa ou ficou só no salgado mesmo?
Olha, nenhuma das 2 eu tenho referência de doce. A minha mãe faz c como eu te falei, minha mãe cozinhava pouco
Hum. Uhum.
mas ela fazia uma mousse de chocolate super gostosa, a mousse tradicional, mesmo que era bem aerada, assim, bem boa, muito boa. E ela fazia aquela gelatina colorida, que você mistura toda as gelatinas com o creme de creme de leite e tal. Era bem, é no Natal, mas era marcante pra mim, assim, sabe? Agora ai, nenhuma das 2 era doceira, ah, nenhuma das avós era doceira e minha mãe também só tinha esses e essas 2, hã, sobremesas que ela fazia. Ah
Ah. No uhum, aham. Ah, sei qual é! Sei, eh, a minha mãe fazia essa também. <laughs> Aham. Aham. E essas essas 2 sobremesas que, eh, você via a sua mãe fazer, você chegou a aprender a fazer com com ela ou não ficou não foi interessante pra você?
Não, eu nu eu nunca repliquei porque a mousse meu filho não gosta de chocolate.
Gente, tem algumas pessoas no mundo que não gostam de chocolate, né?
É, ele gosta de branco, ma só, então a mousse não não rola pra ele. É. Então, hã, e eu gosto de da mousse, mas não é ó a minha sobremesa preferida.
Só. Caramba. Oh, que delícia, né? Aham, é, às vezes fica um pouco pesado, muito muito doce.
Era muito não, a dela era perfeita, mas assim, eh, ela fazia em ocasiões especiais, mas assim: "Ai, mãe faz a m", não é o meu doce preferido. Então nun nunca nunca tive interesse em replicar, né. E a gelatina, por mais simples que seja, eu acho que é um trabalhinho fazer.
Uhum. Enten É. Porque tem o porque tem é é o tempo, né, que tem que esfriar.
Tem que gelar tudo, t exato. Você tem que fazer 500.000 cores. Depois você tem que cortar todas as cores, mistur ah, vai um tempo também. Eu eu acho que eu sou eu sou da coisa mais prática, sabe.
<laughs> É. Uhum. Então, talvez por isso que a sua mãe fazia essa receita da da gelatina quando era Natal, porque, né, tem um pouquinho mais de tempo.
Exatamente. Era linda, né, ela botava numa forma, ficava super bonita, eh
Uhum. Naquelas pirex transparentes, né?
é <laughs> vintage total, né? Ah, mas é mas eu lembro que ela fazia ela fazia em forminhas de gelo.
<laughs> Ah, a a a gelatina?
Então a gelatina. Ela fazia em forma de gelo tinha umas formas retangulares, que daí ela fazia a vermelha, a verde, amarela, a rosa, todas as cores, né, e daí ela esperava gelar e e gelar assim, gelatina não é 2 horas, é mais.
Ah, interessante. Aham. Uhum. Não, é muito tempo, né, demora mesmo pra ela pra ela f firmar e ficar com aquela textura gel, né, que balança, balança, balança. <laughs>
Demora, demora pra fazer. É, tem toda a te exatamente, porque se você tirar antes também transfere um pouco de cor, então não fica tão bonita.
Uhum, é. Com certeza.
E a é, então é um trampinho fazer aquela i sobremesa, mas, é a memória que eu tenho dela. A mousse de chocolate, que era divina e a gelatina colorida.
Entendi. Que delícia. Eu gostei dessa ideia aí que você falou da sua mãe, que botava na na forminha de gelo, porque eu imaginei que o pe sei lá, né, eu não sou muito de cozinhar, mas eu imaginava que o pessoal fazia aquelas gelatinas grandonas e depois cortava em quadradinho.
É, ela cortava em quadradinho, mas a na forminha de gelo é um trabalho, aquilo lá.
É. Dá dá um trabalho, né. E dependendo de quantas pessoas você vai receber em casa
Você tem que fazer muito.
tem que fazer muito e o o o creme por cima é só creme, como é que chama? É só creme ou ela preparava um negócio a mais?
É o que é o é o creme de leite com o leite condensado, se não me engano. E daí é, vai batido e daí vai eu acho que vai, ah, uma um saquinho de gelatina incolor.
Ah, então uma mistura. Uhum pra dar o a tex porque se não vai ficar mole, né. Ela não firma.
Pra pra juntar tudo, entendeu? É exato, senão ele não endurece.
Caramba, pô, gostei à beça de conversar com você. Ouvir essas receitas maravilhosas dá fome, menina, olha que eu já comi, mas acho que é, eu não comi sobremesa, então talvez eu vá comer uma sobremesinha daqui a pouco. Porque depois de falar de comida, né, como não?
<laughs> .Deu fome, né? Ai que legal, eu adorei passar essas lemo essas memórias, essas lembranças pra você. Espero que você tenha gostado e obrigada aí pela por me ouvir.
<chuckles> Com certeza. Muito legal, de nada, te vejo numa próxima.
Até.
Tchau tchau.